Ja, okay. Aber sie hat eigentlich ihren Nachfolger ausgebildet.
Und dann Genau, und dann am an an dem Freitag, wo ich eine Woche wo sie mich eine Woche trainiert hatte, da wurde sie dann ins Büro gerufen von dem Chef und dann ist sie rausgekommen und äh, und sie musste dann nach Hause. Das war's dann.
<chuckles> Ja. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja übelst schlimm. Dafür s also, da hast du dich ja bestimmt auch <chuckles> hast du dich bestimmt auch irgendwie schlecht gefühlt, oder?
<giggles> Ich war so schockiert. Ja, natürlich. Ich habe dann gedacht: „Oh mein Gott, was für 'ne Arbeit ist das hier?" <chuckles>
<chuckles> Ja, das ist ja übelst ist auch übelst der schlechte Eindruck, den dann dieser Arbeitgeber einfach hat direkt am Anfang, den er dir vermittelt. Also, ah, das ist schon wirklich krass. Also <giggles>
Ja, ich meine gut und schlecht, weil der hat dann sein der hat dann seine Power gleich dargestellt. Der hat dann gleich gesagt: „Okay, ähm, wenn du wenn du a nicht gut bist, dann bist du gleich weg", quasi.
Ja. Ich verstehe, was du meinst, a aber es ist natürlich dann auch irgendwie so 'n Führungsverhalten durch Angst, ne? Also, der Arbeitgeber, der weiß ja dann schon, dass er's mit euch irgendwie machen kann vielleicht und deswegen gibt deswegen hat er halt auch diesen Spielraum für 'ne Ungleichbehandlung. Also, er er k hat halt er hat halt immer dieses Damoklesschwert, dass er sagen kann: „Dann werdet ihr halt gefeuert und ich suche jemand neuen.“ Ähm, und deswegen müsst ihr halt quasi auch diese Ungleichbehandlung vielleicht aushalten. Oder habt ihr auch schon mal mit Vorgesetzten dadrüber gesprochen? Hast du schon mal zu deinem Chef gesagt: „ich fühle mich hier grad nicht fair behandelt“, oder es ist oder „das geht mir grad zuwider?“
Also, mit so 'nem Chef kannst du das auch nicht. Ähm, da kannst ja, weil, ähm, <chuckles> der würde sich dann der würde dir dann sagen der würde dann lachen und dann würde der sagen: „Wenn du's wenn's dir nicht gefällt, kannst du ja gehen. Jetzt gleich.“ <chuckles>
Ja, verst dachte ich mir, verstehe ich. Ja genau, das meinte ich halt, ja. Ja, deswegen können die das halt im Endeffekt auch machen. Ist eigentlich voll unfair, oder?
Ähm ja, es ist also, ich verstehe es 'n ich verstehe es 'n bisschen, weil wenn ich mich in denen ihre Position setze, ähm, dann würde ich Menschen auch
Mhm.
also, ich w ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie unfair behandle, aber man könnte von man könnte dann sagen von außerhalb, dass es unfair ist. Also, ich würde auch jemanden jemanden, der der sein Job nicht in seinem Job nicht gut ist okay, ich würde der Person vielleicht, ähm würde ich schon voraus 'n bisschen sagen. Also, nicht am gleichen Tag. Ähm, ich weiß nicht, was der Grund dahinter war, weil es ist ja fast so, als wollte man
<chuckles> Okay. Ja. Ja.
vielleicht wollte man verhindern, dass die
Ma als würde man irgendwie 'n Statement 'n Statement setzen wollen oder so.

Äh, ich glaube eher, vielleicht wollte verhindern, dass diese Person irgendwie Kundeninformationen stiehlt aus, äh äh im Gegenzug, verstehst du? Oder so. Also, das Geld muss ja irgendeinen Grund geben, warum man der Person das so zur letzten Minute sagt, das würde man, ähm, vermeiden wollen, dass die Person sich dagegen, äh, äh, rächt.
Okay. <chuckles> Ja. Ja, es ist Ja. Wert. Ja, aber weißt du, was ich mir zum Beispiel denke oft dabei, ist halt also ja, ich kann das aus unternehmerischer Sicht und so schon nachvollziehen, dass halt Menschen das vielleicht nicht so wichtig ist oder die eher so das größere Ziel des Unternehmens im Blick haben. Aber was ich mir denke, wenn viele Leute und grade deine Arbeitnehmer und deine Angestellten glücklich sind auf ihrer Arbeit, dass die keine Angst haben müssen, irgendwie mal gefeuert zu werden oder dass die keine Angst haben müssen, mal was falsch zu machen, dann sind die doch viel dankbarer für diese Arbeit. Die geben einfach viel mehr, weil die und die haben auch vor allem keine Angst, mal irgendwelche Prozesse anzustoßen oder irgendwie innovativ zu sein. Weil, wenn du immer so im Hinterkopf hast: „Okay, wenn ich jetzt was sage und ich habe vielleicht ‘ne bessere Idee, aber am Ende gefällt die jemanden nicht und dann muss ich Angst haben, gefeuert zu werden”, das ist doch das hemmt doch voll diesen Fortschritt und den Prozess eines Unternehmens. So, und deswegen denke ich
Also, das hätte dafür hätte er, äh, uns nicht gefeuert, wenn wir jetzt so ‘ne Idee hatten. Ähm, er hat uns nur gefeuert für Fehler. Wenn wir viele Fehler gemacht haben oder nicht mal viele, a aber viele kleine Fehler kann man sagen, dann würdest du ja.
Okay. Okay. Das verstehe ich. Also, da das ver also, das verstehe ich schon so, aber du meintest ja eigentlich, dass es unfair wäre.
Ja. Ähm, ich das war der einzige Grund, glaube ich. Oder, äh, da war auch 'ne Person, die ist, ähm i also, die hat der, ähm, quasi ausprobiert. Ähm, der die er hat ihr die Stelle angeboten und dann, ähm, ist sie aber jeden Tag ist sie 5 Minuten spät reingekommen. Ähm, und dann hat er sie auch nach 1 Woche gehen lassen.
Okay. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, so was also, so was kann ich ich kann so was schon verstehen. Das ist so also, das verstehe ich schon. Ähm, ich meinte jetzt eher so, wenn‘s wirklich irgendwie unfair ist, sodass einer jetzt alles machen muss und die anderen trinken nur Kaffee. So, das wäre für mich zum Beispiel unfair. Ähm, genau, oder
Ähm, also, so kleine Fehler, ja. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, ne, unfair war‘s in dem Sinne nicht. Also, er hat alle gleich behandelt in dem Sinn. Ja, auf jeden Fall.
Okay. Gut, alle gleich schlecht, aber gleich. <laughs>
Ja, alle in er und nicht also, schlecht ja, aber halt extrem. Also, wenn er gut zu uns war, dann war er extrem gut zu uns, extrem gut. Und wenn er dann wenn er dann schlechte Laune hatte oder ‘n Fehler gemacht wurde, dann war er extrem schlecht. Es war halt halt die Schwankungen waren halt extrem.
Ja, okay. Okay. Ja, deswegen. Ja. Ja.